Ah, é? Você pode me contar?
É. Muito. Então, eu liguei para escola de dança acho que umas quinhentas vezes para perguntar os dias, e horários e valores. E daí eu sempre falava assim: "Eu vou semana que vem", e daí eu não ia. "Eu vou semana que vou semana que vem", e daí eu não ia. Tanto que até hoje a pessoa, eh, o nome dele é, né, Ivo, eh, até hoje ele tira sarro em mim e diz: "Katlyn, eu nunca vi uma aluna que nem você, que ficou tempão para vir para fazer aula", eu digo: "Ai, sou eu". <chuckles>
Nossa. Uhum. Aham. <laughs> Aham. Aham. É. <chuckles> Nossa. <chuckles> Mas é, uma hora você foi, conseguiu, né, começar. Ah, bacana. E quanto tempo que você faz?
Fui. Uhum. Nossa, eu faço isso já então, meu hobby, eu vou eu brinco, meu hobby virou minha <chuckles> profissão É, é. E é, isso, foi muito gostoso, então faz 20 anos, mais ou menos, que eu danço e sou apaixonada, assim, apaixonada pela dança.
Ah, é? Você trabalha com isso? Nossa. Que interessante, né, bastante tempo já. E você teve alguma dificuldade no início?
Misericórdia. <chuckles> Muita, <laughs> muita dificuldade. É.
<laughs> Ai, ai. Ah, é? Fiquei curioso, assim, dessa parte. Que que você sentia, assim, com dificuldade?
Várias assim, em termos porque eu não não venho de uma estrutura de dança, né, por exemplo, às vezes a criança já vem de um balé, então não não tive isso. Então eu comecei a dançar já mais tarde, com 25 anos, então aí foi uma primeira dificuldade, digamos assim, né, o movimento.
Certo. Aham. Ah. Ah, entendi. Entendi. Ah, boa. Mas você acha que demorou, assim, para você con pegar o o ritmo?
O ritmo era foi a segunda dificuldade, que é o ginga, que a primeira era o corpo, né, fazer o movimento. Em questão de ritmo também, eu era péssimo assim, eu era péssima para ouvir música e colocar no corpo, então.
<laughs> Aham. Sério? Uhum.
Mas quando a gente gosta, eu acho que as coisas não é, vão se desenvolvendo, né, e
Ah, legal. Ah, boa. Então você acha que a paixão, ali, por esse hobby foi que te inspirou a superar todas essas dificuldades?
Com certeza, com certeza. Assim, a gente, eh, acaba insistindo. Eu fiz muitos nossa, me enfiava em tudo que era <chuckles> curso que eu podia, e fazia tudo que eu podia. Ainda faço, ainda faço muitos cursos, mas
Ah. Aham. Ah é. <laughs> Que legal. Aham. Bacana, muito interessante. E e esse hobby, né, a dança, ele, assim, te ajuda a a relaxar, ou até a se expressar?

Nossa, eu fui para para Florianópolis, Belo Horizonte eh
Aham. Olha.
assim, no no Brasil, né, estou falando mais em termos de Brasil, Rio de Janeiro, então, nem se fala que é o lugar que eu mais amo nesse mundo, <chuckles> assim, fui muitas vezes para o Rio de Janeiro, São Paulo, então, assim, muitos cursos e muitas risadas e muitas histórias para contar aí. <chuckles>
Aham. Ah é? <laughs> Legal, aham. Imagino, que legal, bacana, mas olha eu fiquei um pouco curioso, assim, com o seu hobby da dança, né. Quando você pratica ele, você já disse, que é uma dança a 2, né. Mas você costuma praticar ela você e o seu par, ou você gosta dis com amigos, vários amigos para dançar?
Uhum. Ai, faço de tudo um pouco, assim, hoje, um pouco mais com a pessoa que que eu também, dou aula, né, junto então, a gente acaba tendo um convívio um pouco mais intenso, né, eh, mas eu saía muito para dançar, nossa saía demais, hoje eu saio menos mas <laughs> mas saía muito para dançar.
Uhum. Tá, uhum. Legal, uhum. Ah legal ah, <laughs> é entendi. Ah porque você além de fazer as aulas, né, da de dança, ainda tem como sair para um barzinho, para dançar é isso?
Sim, sim, sim, tem lugares bem pronto, tem lugares qualquer lugar na verdade que toca música, você pode dançar, né, mas, enfim, tem lugares um pouco mais espaçosos para isso, que tem uma pista, é bem bacana.
Ah. É pode dançar. Ai legal, aham legal, e você tem, assim, algum grupo, comunidade, eh, na internet, né, ou até físico, assim, que compartilha esse mesmo hobby com você?
Tenho, tenho tenho vários grupos até de estudos, tenho grupos, eh, assim, que nem eu te falei, a parte de sair para dançar acaba acabou ficando um pouco o tempo acabou ficando um pouco para trás mas, eh, tem grupos que trocam ideias, trocam, eh, informações, então, tem tem workshops, bastante workshops, né, então, a gente está sempre trocando aí figurinhas e e tentando ficar unido porque é uma classe um pouco desunida às vezes. <chuckles>
Aham. Aham. Uhum. Bacana. Legal. Ah é, você acha que é desunida?
É eu acred eu acho né, assim, no meu ponto de vista, que a classe artística em si seja ela do da dança ou do de qualquer outra área acaba, não sei, parece que tem uma invejinha, alguma coisa, às vezes, que rola no ar. <chuckles>
Entendi. Hum. Ah. <laughs> É acontece né. É mas eu não não sabia sobre isso não. Mas olha, se você, assim, pudesse fazer outro hobby nesse momento, você tem alguma coisa em mente?
É.